जी देखिए आजकल ना अ, मैं एक परेशानी से जूझ रहा हूँ। देखिए ये परेशानी अ, हालाँकि मुझे 1 महीने से हो रही है। हो रहा है ये कि मैं जब भी काम करने जाता हूँ, बहुत ही थकावट होने लगती है, थोड़ी देर 1-2 घंटे बैठता हूँ, मन करता है कि लेट जाऊँ। फिर आधे घंटे बाद फिर से ठीक हो जाता हुँ। बैठा नहीं जाता, मुझे जब भी फिर बैठने जाता हूँ, फिर बहुत ही ज़्यादा थकावट होने लगती है, हालाँकि जब मैं चलता-वलता हूँ, तो उतनी थकावट नहीं है और भी चीज़ें मुझसे करा लो, लेकिन जहाँ ही बैठने जाऊँ, थकावट हो जाती है। सो के मैं आराम से काम कर पाता हूँ, लेकिन जब भी बैठने जाता हूँ, लगता है कि कोई भारी वर्क कर रहा हूँ। और देखिए ये परेशानी कहीं न कहीं मुझे अ, कॉलेज टाइम से ही है आज से 4 साल 5 साल पहले, जब मैं कॉलेज में रहा करता था, तो मैं जब भी पढ़ने जाता था, तो मुझे चेयर पे तो बैठना ही पड़ता था, तो बैठने जाता था तो वहाँ से मन अ, जब म मन बहुत ही अ बहुत ही बेकार-सा लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं बहुत ही थका-थका-सा टायर्ड जैसा लगता था, तो फिर जाके मैं लेट जाता था। इससे न कहीं न कहीं मेरी अ, पढ़ाई पर भी ना बहुत ही अ, प्रभाव पड़ा मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए। तो बस लगता है कि बैठ के मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो और य अ, सो के तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सो के फिर आप सोने जाते हो, तो फिर आप कहीं और ध्यान चला जाता है। आपका फ़ोन आप यूज़ करने लगते हो। तो यही समस्या है कि जब भी जाओ, ऊर्जा की कमी बैठ के काम हो नहीं पा रहा है। तो मैं स समझना चाह रहा हूँ कि क्या दिक्कत चल रही है इसके पीछे। जी।
जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए मैं कोशिश करूँगी कि इसके लिए ठीक स सुझाव दे पाऊँ आपको। तो सबसे पहले मैं उसके लिए ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसा आपने बताया कि, ये समस्या आपको अ, कई सालों से है, 3-4 साल से आपने बताया कॉलेज टाइम से है, तो ये आपको दिन में कितनी बार ये दिक्कत होती है? क्योंकि बिना ऊर्जा के अ, या बिना अ, एनर्जी के काम करना तो बिल्कुल स सामान्य-सी बात है आपका मन नहीं करेगा और अ आलसपना और अ, महसूस होता होगा आपको। तो ये आपको दिन में कितनी बार ऐसा महसूस होता है? उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे अ, प्रकाश डालें इसके ऊपर।
बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए ये अ, मुझे है। दिन में लगभग मुझे समझ लीजिए 3 से 4 बार ऐसी फ़ीलिंग आती है। अ, हालाँकि मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ, कंप्यूटर मैं कोडिंग वाला मेरा काम होता है। जब भी मैं कोडिंग करने जाता हूँ, स्क्रीन के सामने जाता हूँ कंप्यूटर के सामने, थोड़ी देर चलाया उसके बाद लगता है मेरे पीठ दर्द होने लगते हैं, कमर दर्द होने लगते हैं और फिर समझ नहीं आता है। वही फिर मैं अ, अपने बेड पे लेके जाता हूँ उसे, तो बेड पे तो ठीक रहता है लेकिन फिर भी ध्यान वहाँ पे लग नहीं पाता है। तो बेड पे मैं सो के थोड़ा बहुत कर लेता हूँ और ये समस्या मुझे लगभग अ, देख लीजिए हफ्ते अम, मतलब रोज़ 2-3 बार ऐसी फ़ीलिंग आती है कि अरे यार! अब नहीं होगा अ, लेकिन वही मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ तो वो अ, सारा दिन बैठे रहते हैं, कोडिंग करते रहते हैं। तो उन सब देख वो उन लोग को देख के लगता है कि यार, मेरे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्याएँ तो नहीं हैं मेरे अंदर कुछ। तो ये सब सोच कर ना काफ़ी मैं तनाव में भी चला जाता हूँ और तनाव के कारण मुझे कभी-कभी नींद भी नहीं आती, तो समझ में नहीं आ रहा है ये और ये लूप ना चलते ही जा रहा है। रोज़-रोज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है और देखिए, मैं कहीं न कहीं मेरे काम पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, ना मैं ठीक से कोई काम कर पा रहा हूँ। हालाँकि मुझे अ, देखिए मैं अ, कहीं भी जाता हूँ तो उसमें नहीं थकता हूँ कि हाँ, कहीं चला गया, घूम घूमने चला गया तो उसमें उतनी थकावट नहीं लगती, लेकिन जब भी काम करने जाओ तभी असली थकावट आने लगती है। ये ये समझ में नहीं आ रहा है। जी।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। अम, आपने बताया कि आपको बड़ी प ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि आपको अ, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आपके काम पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। आपकी नींद भी थोड़ी डामाडोल चल रही है। उम, ये बहुत ही ज़् ज़्यादा स अ, ऐसी कॉमन सी चीज़ हो गई है आज के टाइम में क्योंकि सबका लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा इसी प्रकार का है। खान-पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं लोग क्योंकि सोशल मीडिया का भी ज़माना है। तो आप थोड़ा-सा अपनी नींद के बारे में भी बताइएगा अ, दिनचर्या आपकी किस प्रकार की है और अम, आप क्या ब अम, अ, आहार लेते हैं? भोजन के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या आपको वक़्त मिल पाता है पौष्टिक आहार खा पाने का? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ?
जी, बिल्कुल अ, मैं अपनी अ, नींद और दिनचर्या और पौष्टिक आहार की बात करूँ, तो देखिए मेरी सबसे पहले मैं दिनचर्या की बताता हूँ आपको। तो देखिए, मेरी दिनचर्या शुरू होती है, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मैं अ, एक अम, अ, 1 ग्लास गर्म पानी मैंने पी और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर टहलता हूँ और टहल के फिर मैं फ्रेश हुआ अपना, फिर उसके बाद अ, जो भी घर में अ, खाना नॉर्मल बनता है वो खा लेता हूँ। नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट जो भी बना जैसे कि कभी रोटी बन जाती है, रोटी के साथ कुछ सब्ज़ियाँ बन जाती हैं। थोड़ी-सी स्वीट्स रहती हैं और चटनी वग़ैरह जो भी होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की ब्रेकफ़ास्ट बदलते रहती हैं डेली-डेली। तो ये हो जाता है फिर दोपहर में दोपहर में भी देखिए अ, चावल रहता है ज़्यादातर, ज़्यादा बार तो चावल ही रहता है वीकली बताऊँ तो। चावल, दाल, सब्ज़ी वग़ैरह, पापड़ वग़ैरह ज़ यही सब रहती है, तो अ, यही सब सीज़नल वेजिटेबल्स हर बार की तरह बदलते ही रहती हैं। और देखिए, उसके बाद अ, कहीं न कहीं अ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा काम करता हूँ। देखिए, उसके बीच में मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि अ, उस समय मुझे कोई और काम रहता है, कहीं जाना पड़ता है। तो उसके बाद जब मैं अ, दोपहर का खाना खाता हूँ उसके बाद मुझे थोड़ा काम करना पड़ता है कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में जब मैं कोडिंग करने बैठता हूँ तब जाके मुझे थोड़ी-सी अ, कहीं न कहीं अ, बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल सी फ़ील होती है। अ, थकावट जैसी लगती है कि अरे यार! मन नहीं लगता है, काम में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। तो फिर मैं ऐसे कैसे भी करके उसे निपटाता हूँ और कई बार तो छोड़ भी देता हूँ कि चलो, अब नहीं होगा चलो छोड़ देता हूँ। फिर भी के अ, कभी-कभी तो निपटा भी लेता हूँ तो निपटा के फिर शाम में थोड़ा अ, नाश्ता करता हूँ, बाहर जाता हूँ। कुछ खाया, कभी बर्गर खा लिए, कभी अ, चाउमीन खा लिया तो कुछ भी बाहर में दिख गया तो खा लिया और उसके बाद दोस्तों के साथ थोड़ा टहल-वहल के फिर अपना आता हूँ बेड पे और बेड पे फिर देखिए आया फिर फ़ोन वग़ैरहचलाता हूँ, जो भी चीज़ें होता है। अ, जब तक नींद नहीं आ जाए चलाता ही रहता हूँ और नींद भी देखिए कहीं न कहीं ठीक से नहीं आ रही है। नींद भी अ, रात के कभी 1 बज जाते हैं, कभी 2 बज गए हैं और हालाँ कभी-कभी तो ऐसे भी सम आ जाता है कि 5-5 बज जाते हैं। तो नींद भी की टाइमिंग कोई फ़िक्स नहीं है। हालाँकि अभी मैं घर पे हूँ तो घर पे ऐसा होता है कि मुझे किसी भी हालत में सुबह उठना पड़ता है क्योंकि अ, मेरी अ, माताजी और पिताजी मुझे बहुत ही अगर मैं नहीं उठूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझ पे चिल्लाते हैं। तो डर के मारे अगर नींद पूरी भी नहीं होती तो उठना पड़ता है लेकिन देखिए जब मैं अ, बाहर रहता था कॉलेज में तो कॉलेज में कोई ऐसा रूल नहीं था। वहाँ तो आपको अ, जब भी मन तब उठो, तो वहाँ ऐसा सीन था जिस दिन क्लास नहीं होती थी, तो ऐसा सीन था। जी।
जी। जी, बिल्कुल। मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी। ये ब ये आपने जो बताया कि आप रात को भी लेट सोते हैं और क्योंकि ये आपके अंदर थोड़ा-सा ए एनर्जी कम है, तो नींद पे भी असर पड़ता है और ये क काफ़ी स्वाभाविक-सी चीज़ है कि ह अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई है तो अगला दिन बड़ा ही बुरा जाता है। चिड़चिड़ापन-सा रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो अ, ये मैं समझ रही हूँ आपकी काफ़ी गंभीर दिक्कत है ये और आजकल ये बहुत ही कॉमन भी है क्योंकि हम सब लोग ही इस क इससे कहीं न कहीं जूझ रहे हैं। तो क्या आपने इसके लिए किसी अ, सहकर्मी या किसी अ, परिवार वाले से बात करी है या फिर मैं बोलूँ किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से आपने इस परेशानी का ज़िक्र किया है अ, जिन्होंने कोई इसका सुझाव दिया हो आपको?
जी, ऐसा तो कोई अ, ज़िक्र नहीं किया है मैंने, देखिए मैं ज़्यादातर अ अकेले ही रहने का कोशिश करता हूँ, तो मैं अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाता हूँ। अ, घर में भी मैं अपनी परेशानी है ये जल्दी किसी को बताता नहीं और मैं देखिए जब भी मुझे ऐसी कोई परेशानी आती है ना तो मैं खुद इंटरनेट पे सर्च करने लगता हूँ। इंटरनेट पे सर्च किया चीज़ों को देखने लगता हूँ। और कभी-कभी ऐसा कुछ दिख गया तो मैं और भी ज़्यादा घबरा जाता हूँ, फिर टेंशन में आ जाता हूँ, सीरियस चीज़ें, हालाँकि वो चीज़ें फिर ठीक हो जाती है, तो मैं भूल जाता हूँ फिर तो यही सब चीज़ें चलती रहती है जी।
अच्छा। जी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको अ, सबसे पहले तो एक ही सुझाव दूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपना एक रूटीन बनाने की सख़्त ज़रूरत है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि कभी-कभी आपको सोते-सोते सुबह के 4-5 भी बज जाते हैं और फिर, फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका दिन अ अच्छा नहीं ही जाएगा। सबसे पहले आप एक रूटीन सेट करिए, एक अपना अ, सोने का वक़्त एक फिक्स करिए और सुबह उठने का वक़्त फिक्स करिए। थोड़ा-सा अपनी नींद पे अगर आप ध्यान देंगे, नींद पूरी कर लेंगे, क्योंकि अ, हमारे शरीर को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ थोड़ा संतुलित भोजन करें, बाहर का खाना अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दि दिनों तक अवॉइड ही करें। कभी-कभार दिल कर गया 1 महीने में 1 बार 2 बार, कभी-कभार आप बाहर का खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खाएँगे तो अभी आपकी क्योंकि आपको अभी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप पौष्टिक खाने पे अ, फोकस करें। तीसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि थोड़ा-सा आप अपनी अ, जैसे आप बता रहे हैं, थकावट महसूस करते हैं, अगर काम पे नहीं ध्यान दे पाते तो आप ऐसा करिए कि बीच-बीच में थोड़ा-सा काम करा उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना शुरू करिए। कई बार क्या होता है कि थकान इसलिए भी ज़्यादा लगती है कि हम लगातार काम किए जा रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, फिर भी काम क्योंकि पूरा करना है, सबकी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है। तो ये इस इसमें हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम ना करें, ज़्यादा काम ना करें। छोटे-छोटे ब्रेक्स लें आराम करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए कि बीच-बीच में आप आराम कर पाएँगे तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी पे एक ऊर्जा बनेगी। क्योंकि हम इतने थका थकान से भर जाते हैं कि कुछ मन ही नहीं करता होगा आपका काम करने का। तो ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए और आपको नींद का मैं बता ही चुकी हूँ। नींद के ब लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाएँ, आप थोड़ा-सा व्यव अ, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ भी शुरू करें, व्यायाम शुरू करें, क्योंकि व्यायाम से आपको थोड़ा फ्रेश महसूस होगा। ध्यान देने पे भी ध्यान दें, मेडिटेशन भी कीजिए थोड़ा-सा उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको मैं एक सलाह और दूँगी कि आप हो सके तो अगर ये सब चीज़ें भी काम ना करें, वैसे तो मैं आशा करती हूँ कि ये सब चीज़ें करेंगे आप तो बिल्कुल सुधार आएगा। लेकिन अगर फिर भी ना सुधार आए तो आप किसी पेशेवर की मदद ले सकते हैं। कोई एक्सपर्ट डॉक्टर आजकल तो इतनी सारी थेरेपीज़ और अ, साइकियाट्रिस्ट और मेंटल थेरेपीज़ और कितना कुछ अ, अवेलेबल है। किसी प्रोफेशनल जो हेल्दी आपको डाइट भी बता सके और आपके मानसुक मानसिक संतुलन अ, को ठीक करने के लिए भी आपको सुझाव दे सकें। तो ये सब कुछ अ, सुझाव है जो मैं आपको कहूँगी कि आप कोशिश करिए। बिल्कुल अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका अ, दिनचर्या भी ठीक होगी, आपकी नींद भी सुधर जाएगी और आपका खाने-पीने का जो थोड़ा-सा अ, डिसबैलेंस है, वो भी सुधरेगा और आपकी जो अ, ऊर्जा की कमी आपको जो महसूस हो रही है, जो थकान आपको महसूस हो रही है, उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा। तो अ, बिल्कुल मैं आपको ये कुछ सुझाव हैं, जो अपनी तरफ से देना चाहूँगी।
बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी सुझाव दी और बिल्कुल मैं जो भी सुझाव आपने दिया, मैं ज़रूर उस पे अ, कोई न कोई स्टेप ज़रूर लूँगा और मुझे लगता है कहीं न कहीं आपने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई थी और कहीं न कहीं मेरे अ, दिमाग में ये सब चीज़ें चल भी रही थी कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और देखिए फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो आपके अनुसार मैं ज़रूर डॉक्टर से भी परामर्श अ, ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। तो इन सब सुझावों के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। जी।
जी बिल्कुल आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।